Мгм, ну да.
<chuckles> Да, и там начинаются вот обиды, что: "А что мы куда-то сильно торопимся? Почему не можем отдохнуть? А давайте ещё постоим".
Мгм. А А вот те, которые о отстают, они почему, э, отстают? Потому что вот физически им тяжело идти быстрее? Или они им просто нравится вот так вот растягивать не спеша, смотреть по сторонам?
Но так с так сложилось, слушай, наверно, больше физически. То есть это оказались люди, а, которые, ну вот, ну, не имеют опыта, видимо, м, в длительный это же в подъём мы ещё шли, то есть у них нет опыта идти в подъём. У кого-то, кстати, знаешь, бывает как: вот обувь неподходящая, а, какие-то либо кеды, что-то скользящее.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, неудобно.
Ну, то есть, э, ты ж ты же идешь там по камням, по каким-то вот, тропинка.
Понятно, ну да, что-то Дискомфорт какой-то, да? Мгм.
Да-да, они из-за этого там где-то, если вдруг где-то в влажно, например, на тропинке, они могут соскальзывать.
Ну да, это, конечно, всё надо учитывать. А как вот у вас обычно, э, кого слушать? Вот у вас группа, да? У вас, э, выбирается какой-то лидер? Или как вот вы решаете? Вдруг мнения разделились, кого нужно слушать?
Но почему-то получается, наверно, что лидер тот, кто впереди идёт, кто первее всех идёт. Но кто впереди идёт или, может быть, тот, кто там, не знаю, знает тропу, например, знает маршрут этот больше, он уже ходил. Вса ну да-да, и все такие за ним, как бы, его прислушиваются и идут за ним.
Да, <chuckles> просто так по умолчанию, да, так получается? Мгм. Самый опытный, да? А было у вас такое, что вот на этом фоне, э, ну как-то поссорились? Ну, типа, там 1 лидер, и 2 вроде бы как претендует, и одни слушают одного, а другие- другого, и вот: "Почему мы должны за этим, а почему за тем?" Да?
Ну да-да, вот как раз таки Да, так вот смотри, была ситуация как раз так, э, вот что ребята устали, те, которые, вот, э, отставали, и вот, э, там их друг тоже вот с нашей компании, он говорит: "Ну, давайте будем их ждать, мы же пошли все вместе, ну как бы не дело, что вот мы расползлись все". А получается, что те же, кто идут вот в хорошем темпе, нас большинство.
Мгм. Мгм.